Heu, donc
Où c où où ça, heu, ici, là, heu, en France?
Chez le den chez le dentiste en France. Ouais, ouais.
Ah oui, oui. Bien sûr, oui, oui. C'est vrai, hein.
Et du vois tu vois? C'est c'est qu'une couronne, hein, si tu veux une dent définitive, heu, couleur émail, heu, heu, qui qui est belle, hein, pas un truc en métal. Bah, tu en as pour, heu, pour 2-3000 euros, heu, par dent. Alors, tu vois? Tu tu multiplies par
Ouh là là. Oh, bah, c'est encore plus cher que chez moi ou c'est pour ça moi que je fais des dentures maintenant là. J'en ai j'en ai 3, j'avais un un bridge et j'ai les les 3 dents, heu, sur lesquelles j'ai le bridge, heu, non l 2 dents sur lesquelles j'ai le bridge, il va falloir elles elles bougent elles bougent donc il va falloir que je que je les fasse arracher et j'ai ouais, ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Il y aura un petit, heu, un petit reper Ah l'arracher carrément et puis en mettre une autre?
Beh, heu, je veux pas d'an je veux pas d'implants moi je veux le dentier. Enfin je veux pas d'implants. J'ai pas tellement confiance, d'abord c'est très extrêmement cher et, heu, <sucks teeth> et puis j'ai les les gencives qui sont un peu malades, tu vois? Donc, heu, faire des implants sur des gencives malades f c'est pas très prudent. Il faudrait qu'il me fasse des petites greffes. Heu, bon je vais pas m'embêter avec ça, heu, denture dentier. Voilà, heu, dentier, heu, maintenant ils font des beaux dentiers, heu, voilà c'est tout je je fais ça et puis voilà.
Ah d'accord, ouais. Ah, ouais. Si ça p Ouais. Si c'est pour perdre les dents derrière. <chuckles> C'est pas Bah, et mais c'est vrai que ça fait, heu, ça fait quand même un petit peu peur, hein, certaines, heu, certaines techniques comme ça le le des dents. Ou même les, heu, bah, il y a pas, heu, il y a pas si longtemps, heu, les vaccins, hein. Heu, il y a quand même eu beaucoup de de problèmes avec les les vaccins du Covid.
Ouais, ouais, ouais. Ah.

Heu, ou ah bah, attends! Et, heu, oui, oui, non, non, mais il protégeait pas, heu, du virus, moi je l'ai eu, le virus, aussi, j'ai eu le covid mais j'en suis pas morte, j'ai même pas été malade. Le v donc le vaccin, heu, m'a protégée dans le sens où que le le virus, heu, n'était pas fatal. Il protège, heu voilà, le va le il il y empêchait pas le ve heu, les personnes d'attraper le virus, mais ils attrapaient le virus comme on attrape, heu, la grippe, quoi. Ça a pas été plus loin que ça. Moi j'ai quand j'ai eu le covid, j'avais pas de symptômes, vraiment, j'avais pas vou je sais pas à quel, heu à quoi j'ai j'ai j'ai j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose, j'avais la gorge sèche ou un truc comme ça, heu, quelque chose de de mini de minime, tu vois? Donc, heu, oui, il y en a d'autres qui sont, heu, plus sensibles, heu, à ça, qui sont, heu, malades, mais bon, je suis sûre que si je ma mère aussi, elle a 90 maintenant. Donc elle était déjà assez âgée, hein, elle a eu le les les les le, mmh les vaccinations, elle a été vaccinée et elle a eu le covid, mais, heu, elle est pas, heu, elle a été un peu malade, mais, heu, voilà, c'est tout, ça a pas été plus loin. Et une personne de son âge, si elle avait eu le le covid et sans avoir été vaccinée, elle y serait peut-être, heu, passée, parce qu'elle est quand même à un âge, heu, où, heu, sa santé est pas au top, hein, heu
Ouais, était pas fatal, mmh. Ouais. Oui, alors les ça dépend des personnes aussi, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Ouais. Les médecins? Oui. Ouais, est pas au top. Après, il faut voir, heu, il faut voir sur la longueur. Parce que les, heu, les vaccins à ARN messager, c'est quand même u une technologie qui est assez nouvelle. Et, heu, et c'est vrai que, bah oui, c'est progrès de la science, heu, mais en même temps, heu, ça a été sorti tellement vite, parce qu'il y avait une urgence que, heu, les
Voilà. Ouais, ouais. Ah bah oui, il y avait urgence, hein, de toute façon, ouais. Bah le gouvernement a financé les les les les les la la découverte, heu, du vaccin, hein, ils ont, heu, ils ont fait un accord avec les, heu, les laboratoires pour, heu, développer au plus vite, heu, un vaccin. Moi je trouve que, heu, franchement, heu, chapeau, hein, moi je trouve que le covid a très bien été géré, heu, par hein. Je sais qu'il y en a qui critiquent, heu, mais bon ça on a été pris à court, on a jamais eu ce genre de truc avant, donc ça va jamais être parfait évidemment, mais, heu, ça a quand même été bien géré, hein. Parce que heu
Les les tests Oui. Ouais, ouais. Mais n ouais. Ben mmh moi, je pense plutôt l'inverse. Je pense que ça a été, heu, très mal géré et que, heu ouais, ben parce que, heu, il y a eu un peu un un un vent de panique et, heu, c'était seulement une, heu, bah une partie de la population qui était plus affectée, heu, et toute une autre, heu, qui qui n'a pas été malade. Mais bon. Heu, c'est c c c
Ah bon? Pourquoi? Ah oui, oui, oui, bien sûr, oui. Voilà, mais mais tu peux pas dire à une population, heu, heu, voilà, c'est on peut pas dire, heu: «Bah, heu, ça affecte pas tout le monde, heu», donc tu vois, il faut prendre des mesures pour tout le monde. C'est, heu. Voilà!
Mouais, ouais, ouais. Mouais, c'est c'est assez délicat. En tout cas merci! <laughs>
Ouais, ouais, ouais. Merci, oui.